Olá. Queria muito pedir um conselho pra talvez melhorar uma situação que eu não estou mais aguentando. Eh, eu preciso terminar algumas demandas de cursos, ou até mesmo entrevistas, eh, ou coisas pessoais de casa, só que eu tenho um perfeccionismo. E às vezes, parece que é toque, porque enquanto não estiver perfeito eu não consigo passar para próxima etapa.
Olha, eu entendo, sabe, muitas pessoas passam por isso e pode ser um bloqueio, né. Mas, pra mim entender um pouquinho melhor a sua situação e poder te ajudar, me conte, o que são as tarefas, assim, que são essenciais para você, mas que estão atrasadas devido ao teu perfeccionismo?